Bạn ơi, mình nói nghe nè, sao á mà dạo này á mình cứ thấy cảm thấy mệt mỏi sao á. Cho dù nha mình nó ngủ kiểu như là, mỗi đêm á, mình cảm thấy là mình đều ngủ đủ luôn, giống như là, thường á là bình thường á là người ta sẽ nói là, ờ, một người sẽ ngủ khoảng, ơ, 8 tiếng là đủ, đúng không? Thì mình cũng cũng giống vậy luôn, mình cũng cố gắng là mỗi đêm mình sẽ ngủ khoảng 7-8 tiếng nè. Nhưng mà trong vòng 1 tháng mới trở lại đây á bạn, sao mà cho dù mình có ngủ đủ luôn, nhưng mà mình vẫn cảm thấy mệt mỏi cái lúc thức dậy á, mình cảm thấy uể oải và rất là mệt mỏi luôn. Thậm chí là nhiều nhiều hôm á mình mệt á mà mình cảm thấy là mình còn không có muốn đi làm nữa luôn á bạn.
Ưm, ừm. Vậy hả? Đúng rồi. Vậy hả? Ừm, nói chung á nha, nghe bạn kể á có thể thấy là bạn đang trải qua một cảm giác rất là khó chịu với lại mệt mỏi, đúng hông? Vì cái việc không ngủ đủ đủ buổi tối á, hoặc là ngủ đủ rồi nhưng mà sáng mệt mỏi á thì sẽ rất là ảnh hưởng tới là, gọi là, ờ, cái sức khỏe tinh thần nè, rồi là công việc của bạn nhận biết á nha, thì hiện tại á thì cái việc là th mệt mỏi như vậy á thì cuộc sống hàng ngày của bạn bị ảnh hưởng như thế nào ha?
Ừm. Đúng rồi. Thật ra đó nha, cũng khá là ảnh hưởng luôn á bạn, bởi vì á, mình cảm thấy là mệt mỏi á, cho nên mình lúc mình thúc dậy nha, mình soi gương á, mình cảm thấy sao mà cái mặt mũi của mình nó cứ tối rồi nó cứ u uất, nó uể oải làm sao á, kiểu như là, gọi là, mắt mình nó rất là nhìn rất là mệt mỏi, rất là lờ đờ, mà trông mặt của mình nó cũng, kiểu, thiếu sức sống nữa á bạn. Đó, xong rồi cái, vì mình mệt mỏi nha cái buổi sáng á, khi mà mình đi làm á, mình còn chẳng thể tập trung cho công việc luôn á bạn. Nha thậm chí nha, cái lúc mà mình ngồi mình mình, ờ, họp á, lúc mà họp á mà sếp có hỏi mình á, sếp phải hỏi lại 2-3 lần lúc đó đồng nghiệp á, khẽ, gọi là, nhắc mình á, thì lúc đó á hả, mình mới biết là sếp đang hỏi tới mình luôn á bạn. Mình thấy đúng rồi, mình thấy sao mà cái cái việc này nó cực kỳ ảnh hưởng đến mình rất là nhiều luôn á bạn.
Ừm. À! Ừm. Vậy luôn? Ừm, công nhận á nha, khi mà thiếu ng ơ, khi mà ngủ đủ rồi nhưng mà cảm giác mệt mỏi kéo dài á thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống của bạn luôn. Và cái cảm giác của bạn trải quá á là điều rất lỳ bình thường thôi. Bạn đừng có lo lắng quá nhiều ha. Vậy thì hổng biết á, khi mà bạn ngủ giữa đêm á thì bạn có hay tỉnh giấc hông, hay là bạn ngủ thẳng giấc luôn ha?
Đúng rồi. Mình rất là hay, kiểu, mình rất hay tỉnh giấc á bạn, giống như là, mình nghĩ là gặp ác mộng á. Đó, thỉnh thoảng là trong những cái đêm mình ngủ á, thỉnh thoảng là, ừm, mình, gọi là, thứ nhất là có khi nha, có có khi mình bị, gọi là, khó ngủ khi mà mình nằm xuống á, mặc dù mình, gọi là, mình cũng đi ngủ sớm đó, nhưng mà mình cũng nhiều khi mình khó ngủ, bởi vì mình phải suy nghĩ linh tinh, suy nghĩ về rất là nhiều chuyện trong cuộc sống luôn. Đó, xong rồi cái thành ra là thỉnh thoảng nha, đó, thỉnh thoảng là mình cũng sẽ bị, gọi là, thức giấc nửa đêm đó. Mình mơ thấy ác mộng á, giống như là, ác mộng là, kiểu, ví dụ trong công việc á nha, mình mơ thấy ác mộng là, kiểu, ờ, sếp sếp, gọi là, sếp dí báo cáo: "À, báo cáo này có chưa?" Đó, hoặc là, ờ, sếp hỏi là "à, hôm nay", ơ, gọi là, "tháng này đã đạt", gọi là, "doanh thu chưa?" Đó, tại vì bạn biết sao hông? Cuối năm á, ừm, ừm, tất cả các phòng ban ở trong công ty mình á, ai cũng phải là chạy doanh thu, đó, để tại vì là mình cũng đang muốn có được cái giữ được cái vị trí mà nhân viên xuất sắc của năm á bạn, cho nên là lúc nào khi mà mình mỗi ngày thức dậy mình đều nghĩ rất nhiều tới công việc của mình luôn. Cái xong rồi mình nghĩ đó là một phần lý do á mà, trời ơi, tối á bạn, mình ngủ mà mình cứ, gọi là, giật mình thức dậy vì gặp ác mộng á, cứ mơ thấy, gọi là, khách hàng tìm rồi sếp tìm nữa nè. Trời ơi! Mình cảm thấy vô cùng mệt mỏi luôn!
Ừm. Ừm. Nha. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Ừm. Ừm. À, mình hiểu rồi nha, có nghĩa là hiện tại khi mà bạn ngủ á, thì bạn hông có ngủ được sâu giấc và được thẳng giấc nà, bạn hay là, gọi là, thức giấc giữa đêm do là bị áp lực về công việc quá nhiều, đúng hông? Vậy thì ngoài công việc á, hiện tại á bạn còn bị áp lực nào khác nữa hông?
Đúng rồi. Chính xác luôn á. Ừm, thật ra thì ngoài cái công việc, gọi là, khá là mệt mỏi đối với mình đi, thì mình cũng còn những cái việc, gọi là, áp lực trong chuyện tình cảm á bạn. Đó, thì, gọi là, ờ, bọn mình á là đang là yêu xa, do là người yêu của mình đang đi, a, công tác nước ngoài 6 tháng lận, cho nên là, ơ, mình cái điều đó làm mình cũng suy nghĩ rất là nhiều luôn. Nhà mình suy nghĩ, kiểu như là, ờ, ví dụ như khi mà mình nhắn tin cho bạn ờ, cho người yêu của mình ấy, mà người yêu của mình nó không có trả lời nhanh đi, mình cũng sẽ suy nghĩ là "A, anh ấy đang làm gì vậy? Tại sao anh ấy lại không có trả lời tin nhắn liền cho mình? Có phải là anh ấy đang đi chơi với ai khác không đó?" Cái điều đó làm cho mình cũng suy nghĩ rồi mình mệt mỏi. Thêm cái việc công việc luôn, trời ơi! Bạn biết hông? Công việc của mình á, mình cảm thấy rất là, kiểu, rất là mệt luôn á, ngày nào, ngày nào cũng áp doanh số, xong rồi ngày nào cũng bắt mình phải đi tìm kiếm khách hàng, đó, ngày nào cũng bắt mình phải đem về doanh thu cho công ty. Thành thử ra là mỗi tối á, khi mà mình, gọi là, nằm lên giường đi, khi mà mình kết thúc những cái hoạt động như là, gọi là, chăm sóc da mặt, hay là nói chung là mình làm xong vệ sinh cá nhân hết rồi nha. Xong rồi mình lên giường mình nằm á là trong đầu mình lúc nào cũng, gọi là, nghĩ tới công việc, gọi là, mình cứ thao thức mình trằn trọc: "À, làm sao để mà mình có thể, gọi là, làm tốt trong cái công việc hiện tại?" nè. Đó, rồi xong rồi còn cái câu chuyện tình cảm của mình nữa, mình cũng suy nghĩ khá là nhiều, tại vì mình là một người không có thích, gọi là, yêu xa á, đó, mà bây giờ mình yêu xa với người yêu, xong rồi mình cũng cảm thấy rất là mệt mỏi luôn á bạn.
Ừm. À. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Mình hiểu rồi nha. Ừm. À, mình hiểu rồi nha. Nói chung á là hiện tại bạn đang trải qua được nhiều cái thứ khó khăn trong cuộc sống nà, từ công việc rồi đến chuyện tình cảm nữa nên là khi mà tinh thần của bạn hông được thoải mái á, thì cũng là ảnh hưởng tới giấc ngủ của bạn rất là nhiều luôn á, dù bạn đã ngủ đủ rồi, mình rất là đồng cảm với bạn luôn. Và bạn đừng có lo lắng, tại vì mình sẽ có những cái cách giải quyết để có thể là mình giúp mình ngủ tược tốt hơn ha. Thì hổng biết á, thì hiện tại bạn có hay dùng ờ, trước gần gần giờ ngủ á bạn hoặc là buổi chiều nà, bạn có hay là uống cà phê hông? Hay là bạn có uống rượu này kia hông?
Đúng rồi đó. Ừm, thật ra là cũng có đó, bởi vì là tầm, ờm, chiều chiều ấy mình sẽ, a, đi trà sữa hoặc là đi cà phê với lại bạn á, sau giờ làm á, và bạn cũng biết là uống trà sữa ấy, thì, ờm, kiểu, cũng khó ngủ á bạn. Đó, rồi xong rồi cái khoảng mà t tại vì buổi trưa ở trong công ty của mình á, sau giờ ngủ trưa á, thì, à, mọi người cũng thường hay rủ nhau cà phê, trà sữa, cái thành thử ra lúc đó mình cũng x ờ, uống cà phê để cho, gọi là, tỉnh táo trong cái giờ làm buổi chiều á bạn.
Ừm. Đúng á. Ừm, nói chung là mình cũng hay dùng cà phê vào buổi chiều để giúp bản thân tỉnh táo, đúng hông? Vậy thì hổng biết á, hiện tại là ở cái phòng ngủ của bạn đang ngủ nà, thì có yên tĩnh hông hay là, ờ, có âm thanh gì, hoặc là ánh sáng mạnh, hoặc là khi mà bạn ngủ á thì bạn chỉnh cái nhiệt độ phòng như thế nào?
Đúng rồi. Thật ra thì cái phòng ngủ của mình nó cũng, gọi là, khá yên tĩnh. Tuy nhiên dạo gần đây á mình có hàng xóm mới chuyển về á bạn, thì cái hàng xóm đó, ừm, rất là thích karaoke luôn, xong rồi cái, kiểu, họ sẽ ca nhưng mà bình thường là giờ giới nghiêm là 10:00 nha, nhưng mà họ sẽ ca cho tới đôi khi là tới tầm 11:00 luôn á. Thành thử ra sẽ có những cái đêm á, mà mình muốn đi ngủ sớm luôn, tầm 10:00 mình đi ngủ, mà họ ca á nhiều khi mình cảm thấy cực kì là khó chịu luôn á bạn. Xong rồi, kiểu là, ờ, cái nhiệt độ trong phòng nha, nếu mà bạn nhắc tới thì mình mới nhớ là trong phòng mình có máy lạnh, thì bình thường mình ngủ mình cũng sẽ hay bật máy lạnh rất là lạnh luôn á bạn. Tại vì mình thích cái cảm giác mà bật máy lạnh siêu lạnh, xong rồi mình đắp chăn á, thì như thế ngủ sẽ ngon. Tuy nhiên thì mình cũng sẽ, gọi là, hay thức giấc vào giữa đêm để mình, ờ, tăng nhiệt độ á, bởi vì khi mà giữa đêm á nha, nhiệt độ mà, kiểu như, nhiệt độ thấp quá, mình sẽ bị giật mình tỉnh dậy bởi vì quá lạnh á bạn.
Ừm. À! Ừm. Mình hiểu. Ừm. À. Ừm, nói chung là hiện tại là, ờ, hàng xóm thì cũng hơi ồn ào nè. Rồi trong phòng á, thì nói chung là lâu lâu cũng hơi lạnh nên cũng ảnh hưởng tới giấc ngủ của bạn rất là nhiều, đúng hông? Và khi mà bạn trải qua như vậy, thì chắc chắn cảm giác lo lắng là cái điều dễ hiểu thôi. Và những người khác á, cũng giống như bạn thôi. Thì hổng biết á bạn thì hiện tại bạn có đang tập thể dục hay là bạn có chơi môn thể thao nào hông ha?
Đúng rồi. Ừm, thật ra thì cũng có đó bạn. Ờ, hiện tại thì mình cũng hay, gọi là, đi gym 1 tuần 3 buổi á. Và thỉnh thoảng thì mình cũng sẽ hay, gọi là, ờ, đi bộ, đi bộ nhẹ nhàng quanh nhà mình á. Đó, thì đó là những cái môn thể thao mà mình hay tập á bạn.
Ừm. Ừm, nói chung á, là nãy giờ nghe bạn kể nha, mình cò đã có thể là hình dung được cái câu chuyện của bạn, và có thể là biết được những cái lý do khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi khi th thức dậy nè, dù buổi đêm mình đã ngủ đủ á bạn. Thì á, mình có thể là gợi ý cho bạn vài cái lời khuyên á, thì bạn có thể là xem thử coi có thể tham khảo được không ha?
Ừm. Ok nha, vậy thì bạn gợi ý thử cho mình với nha.
Ừm, ờ, về đầu tiên á, thì mình thấy là về cái, ơ, ờ, bạn hay, kiểu như là, bị stress về công việc với lại chuyện tình cảm á bạn. Thì khi mà bạn gặp những cái vấn đề như vậy á, thì chắc chắn nha, nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của bạn. Dù là bạn ngủ đủ rồi nhưng mà mỗi đêm á, từ những cái suy nghĩ đó đó, thì bạn cũng sẽ hay gặp ác mộng nè, hoặc là ngủ mà cái tinh thần mình hông có được thư giãn á. Thì mà để mình khắc phục được cái điều đó để giúp ngủ tốt hơn á bạn, thì trước khi ngủ á, bạn có thể là mình viết nhật ký đi, mình viết ra những cái điều lo lắng trong đầu của mình á. Mình viết ra hết và mình nên tìm cái cái nguồn gốc của cái vấn đề là gì? Ví dụ là công việc á, thì bạn có thể là báo lại với sếp là công việc mình đang bị quá tải, và mình xin sếp có thể là cho mình làm bớt việc đi, hoặc là, ờ, có người hỗ trợ công việc của mình á. Thì khi đó là cái phần công việc của mình đã bớt rồi á, thì nhiều khi nha, tinh thần của bạn được thoải mái luôn. Còn về cái chuyện tình cảm á, thì mình nghĩ nha, à, bạn nên có sự trao đổi thẳng thắn với lại người yêu của bạn luôn. Tại vì khi mà giao tiếp được tốt với bạn, thì cái tình cảm của các bạn á, sẽ được gắn kết hơn rất là nhiều luôn. Và khi mà bạn giải quyết được cái vấn đề về tinh thần như vậy á, thì chắc chắn nha, giấc ngủ của bạn sẽ được cải thiện rất là nhiều luôn á.
Ừm. Ừm, cũng hay. Ừm. Được á chớ, có lý nha. Ừm. Ừm, mình nghe bạn nói cũng có lý quá đi. Mình nghĩ là cái vấn đề mà mình ngủ đủ giấc nè, xong rồi cái mình cảm thấy mệt mỏi á, thì chắc có lẽ là do một phần lớn rất là nhiều là từ cái công việc của mình nó quá là áp lực đi. Với cả do cái chuyện tình cảm á, dạo gần đây cũng làm mình, ờ, stress khá là nhiều luôn. Ờ, vậy thì cái cách của bạn á mà nói mình á, là, ờ, viết nhật ký á, mình thấy cũng khá là ô kê đó. Có thể là bắt đầu từ ngày mai luôn, mình sẽ bắt đầu, gọi là, viết viết nhật ký. Theo bạn thì bạn nghĩ là viết nhật ký tầm bao nhiêu phút thì ổn ha?
Ừm. Ừm, ờ, thì á, để mà người mới bắt đầu á, để cho bạn viết nhật ký một thời gian dài á, thì cũng khá là, kiểu, gây khó chịu với lại khá là bắt đầu khó bắt đầu á bạn. Thì đầu tiên á, thì mình có thể là viết từ 5 phút tới 10 phút thôi. Hoặc là bạn viết tới khi nào mà bạn cảm giác là, à, mình muốn dừng lại và mình viết hết ra được những cái suy nghĩ trong đầu của mình á, thì mình dừng lại thôi. Chứ mình cũng hông có cần một cái khoảng thời gian nhất định đâu. Tại vì khi mà bạn áp lực về thời gian á, thì nhiều khi á, bạn không có được thoải mái mà viết ra được những suy nghĩ của mình á bạn. Nên là bắt đầu tiên á lúc đầu tiên á, thì bạn nên từ từ nha, cho mình cái không gian riêng và mình hông có nên áp lực về việc thời gian này đâu.
Ừm. Ừm, ô kê đó. Ừm, ô kê, bạn nói là mình nghe là cũng ổn rồi đó. Vậy thì không biết nha, bạn còn có cách nào khác, ưm, cho mình nữa hông?
Ừm, ờ, hồi nãy bạn cũng có nói về cái việc là bạn có cũng có chơi thể thao với lại vận động á, thì mình thấy rất là tốt trong cái việc là giúp duy trì giấc ngủ của bạn luôn nha, thì bạn cứ tiếp tục phát huy cái việc này thôi. Với lại là bạn có kể về cái việc là bạn có hay dùng cà phê lúc buổi chiều để giúp tỉnh táo á, thì khi mà bạn dùng caffeine vào buổi chiều á bạn, thì nó cũng gây rất ảnh hưởng rất là nhiều tới giấc ngủ của bạn luôn. Nên là mình có thể là thay thế cà phê bằng những cái thức uống khác, ví dụ như là những cái loại trà thảo mộc á bạn, để giúp cho bạn được tỉnh táo hơn mà lại hông có bị gây mất ngủ nữa. Thì cái cách này cũng khá là đơn giản á, hổng biết là bạn có thể thử hông?
Đúng rồi. À! Ừm, cũng ổn á ha. Nói chung là mình thấy là mình cũng nên vận động, gọi là, vào ban ngày thì ban đêm cũng sẽ ngủ ngon hơn, với cả là theo bạn nói là uống trà thảo mộc thì cũng ô kê, chắc là để ngày mai mình lên Shopee mình đặt mấy cái loại trà thảo mộc đó để mà mình uống trước khi ngủ, mình nghĩ là hy vọng là cái giấc ngủ của mình sẽ ổn hơn. Đó, vậy thì không biết là bạn còn thêm cái cách nào khác cho mình nữa hông ha?
Ừm. Ừm, à, bạn cũng có nhắc đến về cái việc là phòng ngủ của bạn á, thì hiện tại là cái nhiệt độ đang hơi quá là lạnh thì nó cũng gây là giúp cho bạn bị, ờ, thức giấc giữa đêm á thì mình thử điều chỉnh lại nhiệt độ phòng từ tầm 22-24 độ nha, thì cái khoảng nhiệt độ đó đó là sẽ là hợp lý và giúp cho giấc ngủ của bạn ngon hơn. Và một phần nữa là hàng xóm của bạn cũng có sự ồn ào do hàng xóm mới á, thì bạn có thể là nhẹ nhàng nhắc nhở hàng xóm, hoặc là mình ngại cái việc đó quá thì mình có thể là mua những cái đồ bịt tai á, thì mình chủ động trong cái việc là, à, giảm âm thanh từ bên ngoài luôn, hoặc là mình mở nhạc nhẹ nghe á bạn. Thì những cách đó cũng giúp cho bạn là cái môi trường ngủ của bạn á được tốt hơn và sẽ ảnh hưởng rất là tốt tới giấc ngủ của bạn luôn á.
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi đó bạn. Ờ, có lý Ừm, mấy cách của bạn chỉ nghe quá là ô kê luôn á, vậy thì là để ngày mai mình áp dụng liền luôn. Ừm, hôm nay cảm ơn bạn rất là nhiều luôn á nha, mấy cái cách của bạn quá là hợp lý cho mình luôn á.
Ừm, mình hy vọng á với những cái cách nhỏ của mình á thì sẽ giúp cho bạn cải thiện được giấc ngủ á và hoạt động tốt hơn vào buổi sáng, với lại là cuộc sống của bạn sẽ trở nên tốt hơn ha.
Ô kê, bye bye.